Moi, je vérifie les dates, heu, tout le temps. Ouais, tout le temps, les les dates. D'ailleurs, les a les yaourts, je les achète en quantité industrielle, parce que je j'en mange tous les jours, mais je je regarde les dates. Alors là, par exemple, je me suis ravitaillée jusqu'au mois de décembre, jusqu'à mon départ.
Mouais, mouais, moi aussi. <laughs> Ah ouais. Mmh mh. Ah, génial!
Mon départ pour la France, parce que je vais passer les les vacances de Noël en France, heu, si tout va bien, hein! Parce qu'il y a une clôture générale du gouvernement, là, heu, alors i oui, oui, qui et si c'est si ça, mmh si, heu, ça s'est pas arrêté avant le mon départ, heu, il se peut que je ne puisse pas partir parce que, oui, parce que les gens vont commence parce que mes gens vont commencer à faire grève dans les dans les tours de contrôle, tu sais, alors, s'il y a pas de tour de contrôle, heu, pas de contrôleur, on peut pas partir.
Les fêtes, heu, ah! Ah ah, bon? Ah là là, hein, ils ont clôturé? Ah oui. Beh oui! Ah oui, mais bon, ça serait embêtant, ça, quand même, Mmh mh.
Oh là là, oui, ça fait 45 jours et plus de 45 jours que c'est comme ça, ouais.
Ah ah, c'est vrai? <gasps> Ah oui, d'accord, et et tu as acheté ton billet, et tout?
Oh, je s Ah oui, j'ai tout acheté, mon billet, oui.
Ah là là! Mmh, OK. Bon, bah, j'espère que ça se passera bien! <chuckles>
Heu, je espérons, oui, parce que là, vraiment, heu, je serai déçue, hein!
<chuckles> Mmh, bah, oui, j'imagine, heu, alors, hem, moi, j'ai une autre, heu, question par exemple, heu heu, comment te poser ça ,hem, est-ce que par exemple, heu, je sais pas, hem, tu fais, heu, des choses avec, heu, tes épluchures, heu, avec, heu heu, est-ce que tu sais cuisiner avec ça? C'est aussi, ça empêche le gaspillage, tu vois? Faire un petit bouillon, faire, heu
Tu veux dire si j'utilise les épluchures? Non, j'ai jamais utilisé les épluchures pour, heu, faire, heu, cuisine.
Non? Parce qu'il y a toutes les vi vitamines dans les épluchures, dans plein de choses. Oui et puis on peut faire plein de choses avec aussi. Ouais.
C'est ce qu'on dit, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, oui, mais non, mais j'ai jamais fait ça, non, mais je je calcule les portions que je cuisine aors, je sais que ça va me durer 2 jours.
Oui, c'est important. Mmh mh.

N heu. Moi, c'est mon appartement, moi, je suis pas en colocation, je suis en location, mais je sous-loue les, heu, une chambre.
Mmh, d'accord. Oui, une partie, ouais, OK, d'acc ouais.
Donc j'ai souvent, en ce moment je l'ai pas loué là, mais je vais à la louer encore, heu, à nouveau, à partir de janvier et les les colocataires, bon elles ont toujours du mal à faire le recyclage, donc en général c'est moi qui le fais parce que...
Mmh. D'accord OK, bah écoute
Il faudrait qu'on soit sur leur dos, heu, à chaque instant.
Ouais <laughs> ouais ça serait pas plaisant après comme ambiance. <laughs> Heu, ouais ouais, non c'est c'est très bien ce que tu fais. Hem, et heu, pour toi, heu, justement, heu, le tri, heu, des déchets, heu, est-ce que pour toi heu après quand ils parlent des poubelles, heu, qui sont ramassées, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont remélangés à la fin, en fait.
Exactement.
Qu'est-ce que t'en penses?
Heu, oui il y en a qui disent ça mais c'est, heu, il y a peut-être un peu de vrai dans ça mais c'est pas tout à fait vrai si on fait le recyclage, je vois pas pourquoi ils se casseraient la tête à nous obliger à recycler, heu, pour, heu, pour que ça se termine tous heu heu, mélangé, heu
Oui. N oui. Moi aussi c'est ce que je me dis mais il y a pas encore, heu, les infrastructures, heu, pour, heu, voilà, il y a quelques usines de recyclage mais il y en a pas énorme, en fait.
Voilà, oui oui. Voilà s'il y en a pas assez, peut-être le surplus, heu, finit par être mélangé, mais bon c'est pas une excuse pour les, heu, pour que que les pour, heu, de ne pas, heu, recycler, c'est pas une excuse, heu, valide hein. Les gens s'ils ont pas env envie de le faire, ils vont trouver n'importe quelle excuse.
Mmh. Ouais, ouais. Oui, tout à fait, de de ne pas le faire, oui. Oui. Oui, c'est sûr. Heu
Mais heu, voilà, ces gens-là, moi je leur, heu, bah je ne leur souhaite pas d'être vivant, heu, en 2050, hein, quand ils disent que c'est là que tout va commencer à à à ca oui en cacahuète si on on si on remédie pas aux problèmes causés par le réchauffement climatique et toute cette pollution hein, qui est causée par les par les humains.
Oui. Oui. A partir en cacahuète. <chuckles> <chuckles> Mmh. Mmh. Tout de suite. Mais oui, tout à fait. Oui, exactement! Heu, à ton avis, hem, parce qu'il y a des gens aussi, heu, ça ça leur semble super compliqué, heu, toutes ces poubelles, heu, enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses à trier, du coup, tu vois? Ouais, et quels conseils tu leur donnes? Mmh.
Ouais. Ouais, beaucoup de choses, mais il il faut